А, как бы там 1 раз помочь- не проблема, 2 раза помочь. Но когда это человек приехал в другую страну и я каждый день, э, трачу час своего времени, чтобы ему помочь, ну, это меня уже изматывает. Но при этом я понимаю, что как бы больше никакой друг им с этим не поможет. Им либо нужно кому-то денег за это заплатить, ну, или мне нужно это так сказать, на своём горбу тащить.
Ну да, это выглядит как отчасти достаточно сложный выбор. И всё-таки присутствует чувство ответствености в некотором случае, потому что бывает так, что ты действительно являешься единственным выходом для человека. А ты никогда не задумывалась над таким моментом: а готовы ли эти люди дать тебе что-то взамен? Также поддержать, помочь, э, что-то подсказать, побыть теми, кому ты можешь где-то выплакаться, что-то рассказать, э, в чём-то попечалиться. Вот как у тебя на эту ст счёт?
Мгм. А, м, есть и такие друзья, и такие, как бы, есть друзья, с которыми у нас довольно равноценные отношения. Как бы, они-то могут ко мне обратиться, но это как-то размеренно. Э, нет такого, что я вечно чувствую, что я их психолог, что я только и помогаю, а они взамен ничего. А, у нас с ними довольно-таки взаимные отношения в этом плане, и, как бы, помощь им меня не удручает. Но как раз есть у меня такая особенная 1 <chuckles> конкретная подруга. А, вот. Она прям чересчур на меня полагается, там, в э, вплоть до того, что она мне, там, с магазина позвонит спросить, какой, э, бренд молока лучше купить. А я откуда зна какой бренд молока? Но при этом вот в таких даже пустяках, там: с каким парнем ей на свидание пойти, как с ей с мамой выстроить отношения, что надеть, какое молоко, э, вплоть до: "Помоги мне переехать". И я и она меня старше, но я вот чувствую её мамой в этих отношениях. Но при этом был к да-то момент, это было давно, но был момент, когда она меня в у меня была очень плохая ситуация, она меня в ней очень сильно поддержала
Ого. Мгм.
э, но при этом спустя уже прошло 3 года, и я помогаю ей ежедневно во всех аспектах её жизни. Но всё это оправдываю вот тем 1 случаем, когда когда-то давным-давно она мне помогла, и я до сих пор ей за это благодарна. Но как бы на этом её помощь мне и поддержка закончились. И вот она прям сильно меня высасывает из меня все соки и вообще желание помогать.
Ну

Вот за это, кстати, я вообще не переживаю. У меня <chuckles> нет проблем, э, с тем, что подумают другие и как это будет выглядеть со стороны. Мне на это абсолютно всё равно. У меня больше это, наверное, какой-то внутренний конфликт, где я сама себя потом буду корить, что я плохая подруга, что я плохой человек, что вот человек обратился ко мне за помощью, а я там ему отказала, даже если это какой-то пустяк, и, наверное, этот человек сейчас страдает. Ну, вот такая какая-то жалость и обвинение себя.
Хм, понимаю. Мгм, интересно. А у тебя вообще, э, самооценка, э, недостаточно высокая получается, или ты себя в основном стараешься как-то всегда поддерживать?